Yok, tabii ki de. Ama, eee, buluruz ya orada da bir, eee, yemek kültürü Bir dönerci buluruz. <giggles>
Yiyecek bir şey bulursun. <chuckles> Ay, kesin vardır, kesin vardır. Hatta benim böyle şeyde takip ettiğim, emm, eee, Instagram'da filan takip ettiğim birkaç tane böyle Japonya'da yaşayan hesap hesabı olan kişi var. Böyle, çok hani Bu arada Tokyo'da filan da değiller, yani. Hani, Japonya'nın böyle biraz daha hani, emm, büyük şehirlerden uzakta yerlerinde. Mutlaka bir kebapçı var, yani, her yerde. Çok Türk gitmiş bir dönem Japonya'ya sanırım.
Var var. <chuckles> I hı. Her yerde var, ya. Dünyanın her yerinde var. Ge gerçekten böyle vlog'lar falan da izliyorum YouTube'dan Türklerin. Bazen, hani, direkt, eee, oradaki yemek kültürünü yeme yiyemediklerinde direkt dönercilere gidiyorlar.
Evet. E, mesela sen, eee, Almanya'da çok zorlanmıyorsundur herhâlde, değil mi? Orada bayağı çünkü Türk hıı, tabii.
Yok ya, hani, Avrupa'nın Ya, gerçekten zaten çok Türk var ama Avrupa'nın, ya, yemek kültürü de birazcık, hani, bize yak yani, yak çok yakın olmasa da biraz andırıyor, yani. Bir Asya değil, yani. Hani, bir hamur işleri de var bunların. Bizim de zaten hamurlarımız biraz gelişmiştir. Iıı. Evet, mesela, Almanya döneri sahiplenmiş. "Döner bizim." diyor, mesela. Oradan.
Hı hı. Tabii, tabii Asya değil, Asya değil. Doğru, doğru, haklısın. Doğru. E, bir kısmını biz taşımışız zaten, değil mi o şeylerin? Ay, evet. Bir de biraz farklı, değil mi Almanya'da döner? Farklıymış yani, hiç, ben hiç denemedim.
Iıı, Alman Alman döneriyle Türk dönerinin arasında biraz farklılık var. Evet. On Alman döneri biraz daha içinde sebze, eee, vs. vs. içi çok dolu oluyor, işte, ııı, sosları. Hı hı. Mesela, 3-4 çeşit soslar var, işte. Bir de lahana mahana, bayağı, böyle, sebze de giriyor içine. Evet, lahana <chuckles> Eee, onlar çok seviyor, yani. Peynir falan da koyuyorlar, mesela.
Hımm. Hımm, sos filan koyuyorlar. Bizde olmaz öyle şeyler normalde. Hı hı. Lahana mı? Rezalet. <giggles> Utansınlar kendilerinden. Evet, lahana yenir mi? Aman, saçmalamışlar. Gerek yok. E, sen seviyor musun peki oradaki döneri, yani?
Evet. Vallahi değişikti. Ya, şimdi ben de ön yargılıydım ama güzel. <chuckles>
Yani, bilmiyorum. Ben hayal edemiyorum o şekilde şeyli döner yediğimi.
Güzel. Genel olarak Genel ola <chuckles> Ya, genel olarak toparlayacak olursak, hani, eee, insanın günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için hobilere yönelmesi gerekiyor. Hani, herkesin kişiden Hı hı. Evet. Evet.
Hı hı. Evet. Evet. Hayatı güzelleştiren şeyler, değil mi? Yani, hayatımızı zenginleştirmek için bunları hayatımıza katıyoruz aslında.